A, gerçekten öyle. Evet.
Bir ülke değil mi? Yani bak, yani Asya ülkelerine gittim, havası böyle şey, eee gri. <chuckles> Gri ya, biraz da tabii hava kirliliği de mevcut da hani, sokakların yapısı, binaların dizaynı çok farklı gelmişti bana. Ondan sonra başka, eee, işte Latin Amerika ülkesine gittiğim zaman da böyle işte, eee, siyah beyaz ekranmış gibi böyle sokağın görüntüsü, işte hava yapısı. Ya acayipti böyle mesela, senin de hiç unutamadığın böyle bir anın var mı, e gezdiğin yerlerle alakalı olarak?
Evet. Evet. Tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya Ben, mesela, zaten gezmeyi çok severim ve bende çok garip bir şey oldu. Ben normalde böyle, hani, o ergenlik şeyinde vardır ya, işte, "Eee, ben Avrupa'ya gitmek istiyorum, Avrupa'yı gezmek istiyorum." falan t o i o ben de onlardan biriydim, yani, hep böyle hayalimdi. Ya, çünkü çok fazla akrabam da yurt dışında yaşadığı için, hani, hep böyle içinde bir ukde kalır ya insanın, hep böyle şey diyordum, "Ben de gideceğim bir gün." gibi bir şey vardı bende ve zaten o seyahat etmek beni çok mutlu etmişti o noktada, yani, özellikle bu yolculukları yapmak, şey yapmak ama sonra şöyle bir şey fark ettim. Sadece seyahat etmek de değil, yani, seyahat edip böyle yurt dışından arkadaşlar da edindikçe yani, uluslararası arkadaş da edindikçe böyle daha fazla Türkü Türkleri sevmeye başladım. Ben böyle şey yaptım. "Ya, ben Türklere kurban olayım!" falan oldum. E, çünkü temizlik, yani, Türklerde böyle bir, temizlik kültürü, çok güzel bir kültürümüz var, mesela ve hani, eee, sürekli, hani, böyle şey olmaya başladım, at yani, "Keşke böyle s her bazı şeyler çok daha farklı gerçekleşseydi." de hani çünkü Türkler müthiş insanlar, bilmiyorum, belki de onların arasında büyüdüğümüz için, Türk olarak büyüdüğümüz için Evet.
Hıı. Evet ya. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. <giggles> Evet, evet. Hıı. Aynen öyle. Hı hı, evet. Hıı. Ne güzel. Tabii, evet, evet. Ben de gideceğim. <chuckles> Evet, evet. Hıı. Ne güzel ya. Evet. Hı hı. Hıı. Nasıl? Edinince, evet. <chuckles> Evet. <chuckles> Evet, evet. <chuckles> evet, e çok ya. Hı hı. Evet. Tabii ki, kesinlikle, evet. Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Kesinlikle, kesinlikle. Disiplinliyiz, ahlak ahlaki kurallarımıza bayağı bağlıyız. Yani bu da bizi daha da olgunlaştırıyor, daha farklı bakmamızı sağlıyor değil mi?
Kesinlikle.